Tout n'est pas entre tes mains, tu n'es pas responsable de tout. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir ce un côté paralysant ou un côté, heu, très, très angoisse, heu, au point d'en avoir une espèce de boule au ventre? Est-ce que et quelles sont aussi d'ailleurs les peurs, heu, par rapport à ton enfant? Tu as pas forcément que la peur qu'il lui arrive quelque chose. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette peur de parents finalement?
Oui, oui. Non, bien sûr. Ah ouais. Alors, heu, non, je vais pas te dire que c'est paralysant puisque comme je te dis, heu, bah je sais pas, c'est des idées noires, heu, qui ne sont pas arrivées donc, heu heu, si si je veux dire, heu, elles sont pas paralysantes, mais je sais pas pourquoi des fois on a des pensées comme ça, heu, alors que c'est même pas arrivé, heu, bref, heu, mais oui, par exemple, heu, la peur que, heu, il s'épanouisse pas, qu'il réussisse pas, qui, qu'il est perdu, heu, qu'il se trouve pas, qu'il se ben qu'il s'accomplisse pas, tu vois? Ça, c'est c'est une peur, heu heu, réelle, mmh.
Mouais. Ouais. Là, tu parles d'un là, tu parles du point de vue, notamment professionnel et puis d'ailleurs, pas que, hein, parce que pour s'accomplir, il y a pas que la profession, bien sûr.
Oui, pas que, non, non, exactement, tout à fait. Non, non, je parle de tout, heu, de de de sa construction, heu, d'adulte, quoi, heu, de de voir son enfant épanoui, réussir, heu heu, voilà, prendre son indépendance, tomber amoureux, c'est voilà, quelque chose, heu, que j'attends avec impatience, parce que maintenant, il a 22 ans! <chuckles>
<chuckles> Mais mais faut peut être lui donner l'exemple. <laughs> Non, mais, mais je, heu <chuckles> non, mais et et du coup, d'ailleurs, pour en revenir à ça, heu, finalement, dans dans dans dans dans ta vie, c'est c'est c'est f c'est presque, heu, est ce qu'il y d'autres peurs qui t'empêchent d'avancer? Est que tu as le sentiment d'être bloquée par la peur dans ta vie?
<laughs> Ah! Bien dit, bien dit. <laughs> Mmh. Mmh mh. Non, non, non, j'ai pas, heu, ce sentiment, heu, d'ailleurs, heu, tu sais tout à l'heure, on parlait, heu, des ho enfin, des des relations amoureuses, heu, je pense que, heu, peut-être quand mon fils, heu heu, aura pris son indépendance, heu, qu'il sera plus à la maison, je pense que j'aurais plus de facilité à à à faire rentrer quelqu'un dans ma vie.
Et heu